Mmm, oke oke. Nah, kalo dari selama ini nih udah 2 tahun, komen-komen apa dari subscriber yang bikin Kakak tambah semangat atau malah sebaliknya, bikin Kakak, eee, jadi mood-nya jadi turun banget? Ada enggak sih Kak pengalamannya?
Mhm. Oh, ada dong pastinya. Aku bakal cerita yang negatif dulu kali ya. Nah awal-awal aku rilis karya itu kan videonya random ya, belum terkonsep, belum ada isi intisari, eee, videonya. Ada p komen yang menurut aku tuh nyelekit, sebenarnya simpel sih komennya kayak, "Alay banget sih, jalan-jalan aja direkam." Kayak gitu kan. <laughs> Itu tuh menurut aku sedikit, eee, menyakiti perasaan aku ya.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. <laughs> Oke. Sedik nyelekit gitu ya? Nyubit gitu ya? <laughs>
Nyelekit gitu, heeh, cuma setelah aku, eee, sharing sama temen kan dan ternyata temen tuh memandangnya, "Ah gitu doang diambil hati, udah lah, eee, lanjut aja gitu kan ngevlognya." Nah setelah aku lanjut-lanjut ngevlog, aku lebih memikirkan konsepnya, pesan apa yang mau disampaikan, jadi lebih terarah lah. Nah pernah nih ada komen di mana, eee, nanyain tentang harga dari destinasi wisata yang aku kunjungi kayak, "Kak itu berapa harganya? Tiket masuknya parkirnya berapa?" Simpel sep pertanyaannya kayak gitu doang, tapi membuat aku berpikir, "Oh ternyata ada ya yang nonton video aku sampai akhir."
Mhm. Mmm, iya. Mhm. Iya, heeh, oke. Mhm. Mhm. Oh ternyata manfaat banget ya, gitu ya?
Bener, dan bisa membantu orang-orang yang mau ke situ juga gitu. Tterus aku semakin, eee, semangat dan berapi-api deh untuk menghasilkan karya, gitu.
Mmm. Mhm. Oke, jadi sebenernya kalo komen netizen itu enggak terlalu diba ambil hati, tapi kita terus aja berkarya gitu ya, Kak, ya?
Betul, tapi tetap menghasilkan karya yang baik ya.
M

Terlalu fokus untuk ngedit video jadi konsepnya tuh nggak terarah saking fokusnya kan. Kadang juga terlalu santai dan jadinya nggak punya konsep.
Oke. Mmm. Mmm, oke.
Itu tuh pernah juga, nah jadi pergolakan batin seperti itu tuh aku alami dan apalagi sama diri aku sendiri ya. Eee, misalnya, eee, terlalu lama ngedit video, akunya kurang istirahat dan badan aku kurang, eee, seger nih keesokan harinya beraktivitas. Nah, sempet sih aku ngalamin kayak gitu tapi sekarang aku udah nggak pernah tuh kayak gitu lagi.
Mmm. Iya iya. Mmm, oke. Nah, ini kalau Kakak lihat nih perkembangannya sampai sekarang kalau boleh tahu, Kak, sudah berapa lama nih dari awal sampai saat ini?
Kalau dihitung-hitung ya, mmm, bisa dibilang aku jalan 2,5 tahun sih, mmm, berkarya. Betul, heeh. Tapi nggak nggak sebanyak itu ya subscriber-nya, doain aja. <chuckles>
Wow, udah lama ya. Oke, nah heeh. Iya iya iya, pasti kan, yang penting kan bertumbuh ya, Kak, ya. <chuckles> Nah, ini Kakak ngeliat nggak sih ke depannya sudah ada rencana-rencana khusus atau, eee, target-target jangka panjang gitu atau mungkin malah, eee, mungkin ke depannya berpikir jadi full time vlogger gitu, misalnya gitu pernah kepikiran gak sih gitu?
Betul. Mmm. Waduh. Semoga aja ya, sempet kepikiran sih, aku pengen jadi, eee, seorang youtuber gitu kan, apalagi melihat potensi di YouTube itu cukup luas ya, dinamika apa, isi kontennya gitu kan, enggak hanya tentang travel, bisa dari travel tuh bisa bercabang lagi ke makanan. Nah, dari makanan bisa bercabang lagi ke gaya hidup, intinya luaslah, eee, jangkauannya gitu kalau di YouTube. Tapi setelah aku pikir-pikir dan dunia per digitalan ini, aku belum berani mengambil langkah yang, eee, tegas sih dalam artian berani untuk memutuskan, "Udahlah aku bakal di YouTube aja," gitu. Karena mmm, aku merasa kemampuan aku belum seahli itu. Terus juga dari segi peralatan aku masih peralatan seadanya kayak misalnya kamera mirrorless, microphone juga microphone yang harganya terjangkau gitu ya. Kalau dibandingkan dengan youtuber lain nih kayak misalnya Leonardo Edwin kan udah pakai, eee, Google Pro eh, Google Pro, eee, GoPro, iya betul. Terus juga Insta 360, drone segala macemlah untuk menin men mendukung kegiatan perkontenannya kan. Kalau aku tuh, eee, keterbatasan modal ya, jadi belum seberani itu sih. Tapi doain ajalah, semoga sampai di tahap itu.
Mmm. Iya. Mmm. Mmm. Iya, benar benar benar. Mmm. Mmm. 100% gitu ya. Mmm. Mmm. Mmm. GoPro? Heeh. Iya. Mmm. Oke, iya pasti pasti. Nah, ini dari, eee, karya Kakak yang memutuskan untuk jadi youtuber ini dengan, eee, kesibukan Kakak sehari-hari di pekerjaan itu sebenarnya ada, eee, relasi nggak sih Kak, nyambung nggak sih? Atau sebena ap sat yang satu bisa membantu yang lain, yang lain bisa membantu satunya gitu nyambung nggak sih, Kak?
Mmm.